Hello, magandang umaga. Kamusta po?
Hello, mag oo, magandang umaga din po. Okey naman po ako. Kayo po kamusta po ang linggo ninyo?
Eto, maayos naman. Pero alam mo parang ngayon pa rin napag-iisip-isip ko, kaya napatawag din ako sa'yo, kung ano naman yung opinyon mo or ano naman yung gagawin mo kung bigla kang mawalan ng trabaho bukas?
Ah. Mm. Naku, saktong-sakto yung tanong mo, Lunes pa naman bukas. Oo, pero siguro, if mm, if ever bukas mawalan ako ng trabaho, siguro, um, hindi ko alam for whatever reason 'no, na mawalan ako ng trabaho. Siguro, unang-una ko talagang gagawin is magpapahinga ako, matutulog ako. Ah, sabi nga nila, "Wala na akong trabaho, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko ngayon," di ba? So, parang yun, yun muna yung gusto kong gawin, immediate na gusto kong gawin, gusto ko magpahinga, gusto kong gawin lahat ng gusto ko na hindi ko nagawa dahil limited yung oras ko. Oo, kaya parang, um, yung oras ko naka-focus lang sa trabaho. So, hindi ko nagawa yung mga gusto kong gawin. So, ngayon na wala na siguro akong trabaho, yun yung gusto kong gawin naman. Ikaw ba?
<chuckles> Kaya nga. Hindi naman natin alam, 'no? <giggles> Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Tama, nung may trabaho, 'no? <laughs> Kaya nga. Gaya nga din ng sinabi mo, kasi di ba, minsan kapag madami tayong mga mga trabaho ganiyan, parang minsan nawawalan na tayo ng oras 'no, sa ating mismo, sa sarili natin, sa family, friends, ganiyan. Kaya gaya din ng sinabi mo, siguro magpapahinga muna din tapos, yun nga, parang i susulitin muna yung mga araw na yun. Di ba? Kahit mga ilang weeks lang ganiyan, tapos saka siguro maghahanap ng trabaho. Mm.
Mm. Hmm. Oo. Oo, totoo. Oo, kahit nga 1 month eh, okey lang sakin yun na ano eh, na wala akong gagawin for a month, di ba? Mhm.
Tama kasi, alam mo yun parang minsan kasi kapag nasa trabaho tayo parang minsan nakakapagod, di ba?
Totoo, nakakapagod talaga siya.
Tapos hindi nat mm, tapos kapag may mga events ganiyan, minsan nami-miss din natin siya, gano'n. Kasi nga may mga duty tayo ganiyan, hindi puwede. Tapos kapag nagpaalam ka, di ba, parang hindi puwede, di ba? So, ayon, susulitin. Mm.
Oo, traba oo, di ba? Mm, mm. Totoo yun. May mga events talaga na ganun, mhm. M Oo. Ikaw ba, ano ba 'yung mga unang gagawin mo 'pag nawal nalaman mong talagang mawawalan ka na ng trabaho?
Siguro, hmm, ayun siguro mag-unwind muna, pupunta muna siguro sa mga nature ganiyan, mamasyal gano'n, and susulitin ko talaga 'yon. <chuckles>
Oh. Mm. Oo. Sang-ayon ako do'n, kasi may iba 'no, 'pag Oo, sige. Mm, mm.
Pero siyempre, nakakapanghinayang naman gano'n. Pero siyempre 'di na gaya ng sabi ko di naman natin alam kung kailan tayo mawawalan ng trabaho. Baka bukas nga gano'n or sa susunod na mga araw, 'di ba? <chuckles>
Totoo, mm. Mm. Totoo. Alam mo, 'yung ibang tao kasi 'pag mm, 'pag nalalaman nila na, ah, mawawalan ako ng trabaho siyempre anxious sila. Lalo na siguro kung meron silang mga bayarin or lahat naman tayo may bayarin technically. Hmm, pero para sa'kin siguro 'pag nalaman ko na
Mm, ikaw ba? Mm. Mm. Tama. Mm.
hypothetically mawawalan ako ng trabaho bukas, siguro, um, it i-take ko na rin siya as rest, di ba? Parang pahinga na dahil siguro sa taon or years na rin na nagtatrabaho ako nonstop, parang eto 'yung opportunity for me to rest, to slow down a bit di ba, so parang 'yun, gano'n ko siya iti-take. Pero siguro hindi gano'n kahaba 'no, kasi siyempre hindi naman natatap
Mm. Mm, kaya nga. Kaya nga. Oo, siyempre kailangan din natin ng panggastos, di ba? Kasi baka masobrahan tayo sa rest wala na tayong ano, panggastos.
Oo, hindi naman natatapos 'yung ano, eh. Oo, hindi naman natatapos 'yung mga bills, hindi natatapos 'yung mga kailangan nating bayaran, pero siguro mga a good one month okey na sa'kin 'yon tapos ready na ulit ako magtrabaho, gano'n.
Kaya nga. Mm. Kaya pero ikaw ba, may mga sideline ka ba, na ginagawa gano'n or naka-focus lang sa isang work?
Hmm, sideline mayro'n din akong, um, job mismo, di ba. So, ah, kaya ano na rin, eh, siguro kahit siguro mawalan akong trabaho bukas, eh, mayro'n pa rin akong somehow source of income, di ba? Pero siyempre ano na yun, eh, ite-take ko na rin talaga yung opportunity na magpahinga. Mhm.
Mm. Kaya nga. Hmm. Oo, kasi kailangan din naman natin yun, di ba, kaya sinabi natin kani para madami tayong mga events ganyan na minsan hindi natin hindi tayo nakaka-attend ganyan tapos siyempre di ba, limited din yung time natin sa mga friends ganyan, di ba. Kung, minsan kasi kahit sabihin natin na may ano, yung rest day tayo pero minsan parang kulang yung isang araw, di ba? <chuckles>
Oh, oo babaw mm. Oo, oo. Mm. Totoo, babawi ka talaga sa ano, eh, sa pamilya mo pag kunyari bigla kang nawalan ng trabaho di ba, parang m
Mm. Tapos kapag rest day mo, minsan gusto mo lang din kasi matulog kasi nga yun nga pagod ka, di ba, ganyan. So para hindi mo wala ka ding time para sa friends, family ganyan, di ba?
Hmm. Matulog, mm. Mm, totoo kaya ano, eh, parang depende nalang din siguro kung paano mo ite-take yung adversity na yun, di ba? Di ba kung ite-take mo siya as positive na parang, um, way ko na to para makapagpahinga, di ba. Pan depende na talaga sa mindset yun, kasi may ibang tao pag bigla silang nawalan ng trabaho yung iba na-de-depress yung iba talaga nai-stress kasi siyempre hindi nila alam kung saan sila kukuha ng panggastos, di ba? Lalo na kung di sila prepared.
Mm, tama. Mm. Tama. Ikaw ba, paano mo naman haharapin yung mga stress o takot kapag nangyari ito?
Okey. Sa akin siguro yung stress hindi ko pa siya immediate na maiisip. Parang kunyari bukas mawawalan ako ng work, tapos kinabukasan hindi pa siguro ako maistress per se no. Parang i-enjoyin ko muna yung moment na malaya ako, na wala akong trabaho, wala akong ibang iniisip. Oo, kunyari pahinga lang, Netflix lang, ganun lang yung muna yung isipin ko. Siguro pag tumagal na siguro 2 months, 3 months na wala pa rin akong work, siguro dun na ako mai-stress kasi siyempre, um mm.
Mm. Tama. Basta may ipon no? <chuckles> Mm. Tama, di ba minsan parang nakakaano kapag wala kang work din di ba? Minsan parang namimiss mo din mag-work. Pero yun nga. Kahit namimiss mo pero hindi mo naman na hindi ka naman na makakapagwork ganon, di ba?
Hmm, totoo yun tsaka ano rin yun, eh, ah, minsan kasi di ba pag 2 months, 3 months wala ka pang work, ano na yun, eh, nade-deflate na rin yung ano, yung finances mo, yung ipon mo. So kailangan mo na talagang mm, mm.
Mm, nakakastress na din. Oo. Mm, mawawalan ka ng mga ipon. Tapos panggastos siyempre di ba kaila kapag wala ka kasing work, alam mo yun? Kapag wala akong work ako lang, ah, mai-share ko lang. Kapag wala akong work. Alam mo puro ako pagkain, ganun. Puro cravings mm. Tapos kapag may work na no parang hindi ko wala akong cravings, walang gana kumain, ganyan. Tapos ang gusto mo lang matulog, pero kapag wala kang trabaho talaga, alam mo yun wala ka na ngang trabaho, pero puro gutom ka pa rin. <chuckles>
Sige lang po. Stress eating. Mhm. Mm. Totoo. Mm, at saka isa pa palang gusto kong gawin no if ever mawalan ako ng trabaho bukas. Parang gusto kong mag-travel, gusto kong mag unwind, di ba?
Mhm. Mm, 'yon nga. Kaya nga, 'di ba, kasi minsan parang ang hirap ka na, alam mo 'yon, na mag-rest day ng 3 days. Parang hindi ka papayagan, ganyan. Kailangan mo pa magkasakit-sakitan para lang makapag-rest day.
Mhm. Oo. Oo. Mm. Oo, parang 'yong <laughs> Oo, oo, totoo 'yon, alam mo may kaibigan ako- makuwento ko lang- may kaibigan ako, ano siya, nagbakasyon siya sa Boracay. Mhm, parang gusto niya lang mag-unwind, something. Ang plano niya lang talaga 1 month siya sa Boracay, tapos hindi na siya nakaalis. Until now nando'n siya, iniwan niya 'yong work niya dito sa Manila, ando'n siya sa Boracay, do'n na siya nagwo-work ngayon. So, parang mas nahanap niya 'yong sarili niya, because, nagkaroon siya ng time to pause, time to rest, 'di ba, parang gano'n din 'yong gusto kong mangyari, if ever.
Oo, mhm. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Oo, 'di ba, kasi may mga trabaho kasi na sobrang toxic na din, 'di ba?
Oo, mm, architect siya dito eh, sa Manila. Mm.
Kaya nga may mga nakikita ako sa balita, 'yong sinasabi na silent quitting daw, sa ba trabaho.
Ah, oo nga, 'no. Nababasa ko nga rin yan, pero 'yong mga term na ganyan, silent quiting, mga term kasi yan ng Gen Z eh. Minsan hindi ko maintindihan 'yong iba.
Mm. Silent uy, kasi nga, madami kasi dito sa, although madaming mga ganyan na toxic, lalo sa physical na work.
Oo, hindi ang physical ha, pati mental, toxic din yun. Sa sa mental health natin, oo. Tapos sige kwento tuloy mo yung kwento mo.
Mm, sabagay. Mm. Yun nga, kasi nga, parang ako noon nag-work ako sa isang fast food. Fast food chain. Tapos alam mo sobrang toxic parang hindi parang, alam mo yun, mawawalan ka talaga ng gana mag-work, ganiyan. Pero minsan madami hindi naman lahat ket di ng mga katrabaho mo is ano, toxic. Siyempre may mga tao lang din na gano'n. <laughs> Yo pero, alam mo yun, kasi nakakawalan ng gana, ganiyan. Parang al parang gusto mo na din talaga na sumuko or mag-quit, mag-resign, gano'n, di ba? Ikaw ba, naka-experience ka ba ng gano'n?
Mm. Ah, okey. Hmm. Mm. Totoo yun. Oo, oo. Pero syempre kasi Mm, pero kasi alam mo minsan kahit gusto mo naman talaga sumuko, hindi mo rin kakayanin because of responsibilities, di ba? Hmm.
Mm, syempre kailangan mo din na kailangan mo pa na maghanap ng work, di ba? Paano ka ganun din yung yun nga eh.
Oo, totoo. Kasi ako dati everyday sinasabi ko ayoko na, magre-resign na ako. Ayoko na dito. Tapos kinabukasan pumapasok pa rin naman ako. <laughs> Di ba?
Mm. Tama. Oo, syempre. Wala ka din naman kasi magagawa <laughs>
Oo, di ba? Parang ano mo nalang, coping mechanism mo nalang yun na magto-throw ka ng tantrums. Tapos kinabukasan eh papasok ka pa rin. Ikaw naman, di ba, sa mga ganitong pagkakataon, meron ka bang backup plan, o gusto mong subukan gawin 'pag nangyari 'tong nawalan ka ng trabaho kinabukasan?
Mm. Hmm, siguro, mga business, mag-business, ganun. Di ba, kasi parang kapag business kasi, ikaw lang kasi yung may hawak ng oras mo ganyan, 'di ba? Mm, ikaw yung boss. Kasi kapag may company ganyan, parang alam mo yun, parang sunod-sunuran ka sa mga ganyan, 'di ba? Parang hindi mo hawak, haw hindi mo hawak yung oras mo, ganon. So, siguro kapag nawalan ako ng trabaho, parang ganun.
Mga business, naku ang dami, ah. Oo, ikaw yung boss. Wala kang boss, 'di ba? Hmm. Hmm. Mm. Oo. Oo. Totoo, maganda yun, ah, kasi Oo, ah, maganda yun. Kasi, parang hindi naman maganda rin na, all of your life, eh, tawag doon
Mm. Mm. Tsaka hindi naman madami din naman na business na hindi kailangan ng malaking investment, 'di ba? Kahit yung mga simple muna. Kasi lahat naman ng mga business, eh, nagsimula sa maliit. Di ba?
Oo, nagtatrabaho ka. Oo, totoo. Sabi nila yung mga lugawan, ganun, mababa lang daw yung ano nun, eh, yung investment. Pero, 'pag bumalik sa'yo yung ROI malaki.
Mm. Hmm. Mm, may mga nakapag-kwento nga sa'kin, sa kapitbahay daw nila, alam mo fishball-an lang daw yung ano, yung
Mhm. Taka Oo, naku, patok na patok yung fishball-an 'no. Basta ang ilagay mo lang sa ano Oo.
Oo, yung mga street foods. Tas alam mo daw, napag-aral niya daw yung 3 niyang anak, dahil dun sa business na nila yun. Tapos, hanggang sa nag-college, ganyan. Di ba, akalain mo, 'di ba? Kahit na, sinasabi kasi nila na parang, "Hmm, fishball lang naman yang mga ganyan." Pero hindi nila alam na mada madami pala yun, malaki din pala yung mga ano, kita.
Hmm. Totoo yan. Mm. Mm. Mm, kasi basta ilagay mo lang sa ano, eh Mm. Oo. Oo, basta ilagay mo lang kasi sa tamang puwesto, yung mga ganyan, yung fishball-an. Usually, patok na patok yan 'pag sa harap ng mga eskwelahan, eh.
Oo, kasi patok na patok yun, eh mga pas hmm, 'di ba? Kaya nga. Pero ikaw ba, mayroon ka bang mga backup plan o gus may ibang gustong subukan, kung mangyari ito?
Hmm. Mhm. Siguro for me, walang backup plan, kasi baka kasi kung bukas na bukas din agad mawawalan ako ng trabaho o hindi ko naman kasi inanticipate na mawawalan ako ng trabaho, so hindi ako magkakaroon ng backup plan. Siguro yung gusto ko nalang subukan gawin habang wala akong trabaho yun nga mag-travel o kaya magpahinga pa 'di ba, para mag-recharge bago ulit ako maghanap ng bagong work or sumabak ulit sa pagtatrabaho 'di ba, at least, ah, refresh ka 'di ba?
Mm. Hmm. Oo. Tama. Oo, kasi minsan kapag work ka ng work, alam mo 'di ba, nakaka-drain. <chuckles>
Hmm, totoo. Nakaka drain talaga siya. So, okey din yung opportunity na yun na mag mag mag reset kumbaga, 'di ba?
Mm, tama. Kailangan din nating mag unwind gano'n, hindi lang puro work.
Mhm. Oo. Eh, ikaw ba, sa mga ganitong sitwasyon ba makakatulong ba sayo yung kaibigan mo, yung pamilya mo or mas lalo kang mai-stress? Kasi may ibang mga family members o kaya mga kaibigan na mas lalo kang prini-pressure, 'di ba?
Hindi naman. Siguro makakatulong sila siyempre sila yung mga kasama mo na mag-a-unwid, eh, gano'n. Yayain mo sila ganyan, 'di ba?
Mhm. Mm. Totoo, totoo at, ah, oo pero mm, pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon yan, ah, kasi may ibang mga sabihin natin sa pamilya 'di ba, lalo na kung ikaw yung breadwinner 'di ba, parang ikaw yung breadwinner, parang pag bigla kang nawalan ng trabaho parang mape-pressure ka kasi ang daming gastusin, ang daming kailangan sa bahay 'di ba, so parang, ano rin minsan di rin nakakatulong, 'di ba? Pero totoo din yung sinabi mo, lalo na kung ano kung supportive naman yung family mo sayo na talagang, "Ah, sige pahinga ka muna," pero mm, pero kasi dito sa ano, eh, mm.
Mm, sabagay. Oo. Mm. Tama. Oo nga 'no. Mm, tama ka. Mm. Kapag kaya nga. Sabagay tama yung sinabi mo 'no, na may mga pamilya na parang kapag nawalan ka ng trabaho, parang alam mo yun parang ayaw nila ganyan, 'di ba?
Mm, oo totoo yun 'no, kasi dito sa Pilipinas hindi kasi siya masyado common, eh, 'di ba na pag trabaho ka tapos nahirapan ka lang saglit aalis ka na sa work mo 'di ba, pag tiya-tiyagaan mo 'di ba, pero
Mm. Kaya mga Pilipino kasi hard worker, eh.
Oo, Oo, pero hindi nila alam 'di ba minsan kasi kaya ka umalis kasi naapektuhan na yung mental health mo or something, mhm.
Oo, madaming gano'n eh, 'di ba? Kasi nga, yun nga sobrang toxic 'di ba, ganyan.
Totoo. Sana 'no, ah, if ever man na mawalan tayo ng trabaho per se hypothetically, kinabukasan, eh, gamitin natin yung chance for us to rest, 'di ba? Mhm.
Tama, mm kasi kailangan din natin yun. Enjoyin natin yung moment na yun, kahit hindi kahit ilang mga weeks lang naman, ha, hindi naman yung gaya ng sobra-sobra.
Mm. Oo, oo parang yung 1 year sobra na yun, wag naman. <laughs>
Tama ay, wag naman yung 1 year! <chuckles> Mga 1 month. <chuckles>
Oo. sakin max na talaga yung 1 month, ah, pag lumagpas pa ng 1 month yan diyos ko, oo mai-stress na ko, sobra. <laughs>
Mm, kasi sobra-sobra na yun, eh. Tama. Ayan, maraming salamat sa kuwentuhan at sa mga ba ibinahagi mong kuwento. Maraming salamat, muli paalam.
Sige, nag-enjoy ako. Maraming salamat. Mhm, paalam.